อ๋อ เออ ดีจังเลย
อา ใช่
ทางผมจะเป็น Pop Culture เป็นแบบป๊อก แล้วก็กรึ๊บหนึ่ง <laughs> ครับ บ บ บางวัน บางวัน น นาน ๆ ทีเลยเจอเพื่อน อะไรอย่างเงี้ย ถึงจะมี แต่แบบว่าช่วงนี้กำลังแบบว่า จะปลูกบ้านใหม่ไง ก็เลย เออ พยายามแบบว่าปลูกต้นไม้ให้มันแบบว่าเต็มที่ อะไรอย่างเงี้ย ช ไม่ ไม่เชิงทำสวนนะครับ แต่ว่าปลูกไว้กินเองอะ เอาให้มันแบบว่า ตามฤดู อะไรอย่างเงี้ยครับ
<laughs> เออ อา อะฮะ โอ้ อ๋อ จะทำสวนเหรอ? อา อ๋อ เป็น เป็นผักส่วนครัวใช่ไหม? ผักสวนครัว อา
ใช่ ๆ เป็น เป็นผลไม้แบบว่าให้ครบสามฤดู เพราะว่า บ้านหลังที่อยู่ตอนนี้อะครับ คือคุณแม่เขาทิ่ม ๆ ต้นไม้ไว้ แล้วมันออกผลอะ ปีที่แล้วก็เลยไม่ ไม่ได้เสียเงินซื้อผลไม้เลย อะไรอย่างเงี้ย ก็เลย เออ ร รู รู้ รู้สึกดี แล้วก็ประหยัดตังได้ ค่อนข้างเซฟ
อะฮะ อ๋อ อ๋อ เป็นเน้นผลไม้ใช่ไหม? โอ๊ย จะ จะปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย? ได้ ได้แพลนไว้หรือยัง?
ใช่ ใช่ มีไปเอามา เมื่อวานมัน มี เอ่อ มีมะขามกับชมพู่ แต่ว่า แพลน ไว้ก็มี มีอย่างอื่นอะครับ มีเป็นแบบว่าขนุน หรือว่าอะไรพวกนี้ที่ ที่ ที่จะใส่เพิ่ม แต่พวกนั้นน่าจะไม่กี่ต้น เพราะว่า ขนเขาก็ค่อน ค่อนข้างใหญ่ อืม
อือฮึ อะฮะ อา อะฮะ อา ใช่ ๆ
ใช่ ก็แบบเพลิน ๆ น ชอบ DIY ด้วยช่วงเนี้ย ก็มี มีทำ กำลังทำบ้านแมวครับ เอ๊ย ทำคอนโดแมว พอดีว่าฝนตกช่วงที่ผ่านมาครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะ ต้นไม้มันล้ม <chuckles> ก็เลยตัดมา ตัดมาก็เดี๋ยวจะทำคอนโดแมว เพิ่งตากแดดเสร็จ แล้วก็เรียบร้อย ยกเข้าบ้านมา ใช่
อา อือฮึ ครับ อวม ก็ดีเลยแหละ ก็แสดงว่ามี มี มีเวิร์กช็อปที่บ้านเลยใช่ไหม? ดีเลยอะ
ใช่ มี มีเครื่องมือมากกว่า อยากทำเวิร์กช็อปอยู่เหมือนกัน ทำเวิร์กช็อปแบบดี ๆ เลยอะไรอย่างเงี้ย จะได้แบบว่าทำสะดวก ๆ เพราะว่ามัน มันเพลินดีอะเวลาทำอะ พอของมันเก็บเป็นระเบียบแล้ว มัน มันหยิบใช้งานง่ายมากกว่า ที่ว่าอยู่ในลัง แล้วก็ยกขึ้นมาอีกที อะไรอย่างเงี้ย อืม
อือฮึ อือ เออ เออ ใช่ไหม? ใช่ ๆ อืม อือ ผมก็อยากมีเหมือนกันนะเวิร์กช็อป มานั่งแบบทำคานไม้ อะไรอย่างเงี้ยนะ ผมว่ามันก็น่าจะ น่าจะดู สบายใจดี เหมือนแบบอยากทำอะไรก็ได้อะ
อ๋อ

ใช่ แต่ว่ามัน มันโชคดีตรงที่ผมอยู่อะมันเป็นที่ส่วนบุคคล แล้วมัน มัน ไม่มีเพื่อนบ้าน <chuckles> เราก็เลยว่าเสียงดังได้ อะไรอย่างเงี้ย เออ ตัดเหล็ก ตัดไม้อะ
อือฮึ อ๋อ โอ้ อันนี้ อันนี้ ดีเลยอะ ไม่มีเพื่อน บ้านอะ <chuckles>
เออ มันก็เลยไม่ ไม่ ไม่รบกวนใครเขา อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ก็ได้ว่า เออ มันทำอะไรเสียงดังได้แบบสบายใจ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำดึก ๆ อะครับ ทำแค่ช่วงกลางวัน อะไรอย่างเงี้ย แต่บางทีบาง บาง ถ้าอยู่ในหมู่บ้านอะแบบบางคนเขา อ ออกกะเช้ามา อย่างเงี้ย <chuckles> อาจจะโดนได้ <giggles> อาจจะโดนอะไร ถ้า ถ้าเราไป ตัดเหล็กอะ อะไรอย่างเงี้ย อืม
อือ อือฮึ อา อา ใช่ ๆ เพราะว่า ใช่ ๆ เพราะว่าแบบ เอาจริง ๆ อะ แค่ แค่ตัดหญ้าอะ แค่ตัดหญ้าตอนกลางวันเนี่ยบางทียังโดนเลยครับ <laughs> โอ้โฮ <laughs> ใช่ ใช่ คือ
โอ้โฮ เออ ดังเหมือนกันนะ แต่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะตัดหญ้าอะ ผมว่าเสียงมัน มันแบบว่า แต่ว่าเสียงมันแบบ <tsk> มันน่าจะ decibel ต่ำไปนิดหนึ่ง เสียงอะ อืม มันเป็นแหลมเข้าหูนะ
อืม ใช่ ผมว่ามัน เอาจริงก็น่าจะแล้ว แล้วแต่ตัวนะ ผมว่า ผม ผม ผมเห็นของ ของผมอะดังแบบว่า ผมเห็นของเพื่อนอะที่เป็น ที่เป็นรถอะ ที่เป็นขับอะ อันนั้นไม่ดังนะ ผมก็ไม่รู้มันทำไมไม่ดัง
อืม อะฮะ อะฮะ ไม่ ไม่ดัง แต่มันเหนื่อยนะ ผมเคยลองรถเข็นน่ะ มันเหนื่อย มันเหมือน มันเหมือนว่ามันใช้เวลานานกว่าที่มันจะแบบว่าเรียบร้อย อะไรอย่างเงี้ย อืม แต่แบบกว่าเคลียร์หมด อืม
เออ อา ใช่ แต่มัน มันไม่ดังไง ผม ผมรู้สึกว่า เอ๊ย มันก็น่าสนใจ เพราะอย่างน้อยมันก็แบบว่า น่าจะไม่โดนด่า <laughs>
อะฮะ แต่ว่า ผ ผมเคยใช้ไอ้ตัวที่มันเป็นของ Home Decor อะครับ ที่มันเป็นไฟฟ้าอะครับ
ครับ